Cara, eles tiveram muito peso, ele e no no ponto positivo, assim, sabe. Eh, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de ter uma família estruturada, assim, crescer com a minha família junto. E eu vivi com eles, eu acho que até meus 23 anos, e, daí, para frente quando eu decidi ir morar sozinha, eh, tudo que eu vivi dentro de casa, de bom ou de ruim, porque não é uma família perfeita, é claro. Nenhuma família é 100%. Então, quando eu vivi sozinha, que eu descobri a cor do prato que eu gostava, a cor da toalha, o tipo de toalha, tecido, a cor da mesa, eu falei: "Gente, agora vai." Exatamente, e muita coisa muda e coisas boas que aconteceu dentro de casa, gosto de resgatar, e coisas que eu não gostava, <chuckles> eu também nem por exemplo, minha família adora receber visita. Não precisa avisar, só vai, e eles adoram. E eu já não gosto. Eu falo: "Gente, para visitar aqui em casa tem que ter um protocolo, tá, antecedência, entendeu." E depende muito da pessoa, se eu não gostar da pessoa, ela não pisa nem na na na calçada de casa. <laughs> Não pisa na verdade. Então, assim, a minha família ela teve um peso muito grande na nas minhas escolhas. Eh, uma parte da minha família dos meus pais, eles eles são envolvidos com coisas que não são boas, com coisas não lícitas, e meu pai e minha mãe eles tiveram uma sabedoria para me ensinar, e afastar a gente desse caminho, sabe eu e meu irmão.
Hum. Sim, sim, sim. Muito positivo isso. Aham. É, então. Uhum. Sim. <laughs> Aham. Tem um mundo aí. <chuckles> Uhum. Sim. Aham. Não pisa nem na fachada da rua, né. <laughs> Ai. Uhum. Hum. Nossa. Hum. Sim, sim.
Então, eu tive o privilégio, na verdade, de poder ter bons conselhos para ter boas escolhas futuramente, e isso, querendo ou não define quem você é, né, quando você cresce, vendo alguma coisa
Com certeza. Sim. A falmi a família é a 1º educação que você tem, né, talvez.
Exatamente, exato. E eu acho que as pessoas esquecem isso, porque os pais deixam tudo para escola ensinar, né. Hoje em dia está assim, o filho foi mal criado na escola, o problema é do professor, não é do pai e da mãe que educa em casa, entendeu. <laughs> Tá muito, muito complicado.
Número. Uhum. Uhum. Tem tem, verdade, realmente. Muito complicado, exatamente E. você olhando agora, talvez, seu passado seu presente você tem al algum alguma co hã, algum sucesso ainda que você quer alcançar e chegar? E você acha que se reinventar os sucessos na vida, não não simplesmente parar em um sucesso e falar, assim: "Ah, tá bom." Mas, sempre querer um sucesso a mais, e mais, é importante, também?
Aham.

Ah, eu acho que sim. Você você no decorrer da vida, você acaba tendo objetivos, outros tipos de objetivos, cada fase da sua vida, você tem um objetivo diferente, né. Por exemplo, eh, antigamente a gente tinha um objetivo de concluir uma faculdade, daí depois conclui a faculdade, aí "Nossa, mas agora eu quero mestrado", aí vai o mestrado, aí depois vai o o MBA, e vai outra co entendeu. E aí chegando em outra fase da vida e fala: "Não, mas agora eu quero ter uma família", aí você tem a oportunidade de casar com uma pessoa que você ama. Aí depois, "Poxa, agora eu quero comprar uma casa", aí você entendeu? <chuckles> e o seu sucesso vai renovando com certeza com a fase da sua vida. Eu agora, eh, estou na fase de de comprar uma casa o na ok. Eu vou vou tenho que comprar uma casa, que aí depois da casa, daí eu vou a coceira vai acabar e eu vou ter a oportunidade de de fazer. <laughs>
Hum. Sim. Aham. Sim, sim. Aham. Sim, uhum pronto. É. Hã. Olha que legal. Olha, que legal. Mas você tocou em um assunto muito importante, né, do sentido de que você dá para sua vida em si, né, qual porque, a busca do ser na verdade é, você querer buscar sempre sentido em algo, às vezes, não é necessário também, você buscar sentido nas coisas, né, você simplesmente pode viver, né, e às vezes
Hum. Aham. Sim. Exatamente. Tem gente que que é, tem gente que fica, se sente muito bem aonde está, e já tem pessoas que gostam de, assim, não ficar parado, né, fala "Ó, acho que eu estou muito tempo parado aqui, eu tenho que progredir em alguma coisa, eu tenho que evoluir em alguma coisa". <laughs>
às vezes você Sim. Sim. Exatamente, para para uma pessoa que, eh, andou pouco na vida, andar muito, pode ser na verdade o sucesso para ela, ou também se olhar para o outro lado, pode ser um problema também. <laughs> Para uma pessoa que andou pouco, bom, cada um tem um ponto de vista. Olha, gostei muito de conversar com você, falar definição de sucesso, e que venha muitos mais sucessos, e mais sentidos e mais coisas na sua vida, que você consiga alcançar e que você também consiga comprar uma casa nova, viu.
Exato. <laughs> Exatamente. Aham. Ai que bom, aham. <chuckles> Obrigada, para gente, né, gostei muito, compartilhar minha história contigo, eu espero que a gente se veja de novo.
<chuckles>